Oo, ayan. Pero may partikular ka bang parang speech or mensahe or kanta. Natatandaan mo ba yung kanta niyo no'ng graduation, 'di ba, may mga graduation song, oo, na hanggang ngayon naalala mo pa rin kahit naman hindi no'ng college ka, kahit yung mga elementary days pa. Meron ka bang kantang natatandaan na kinanta niyo at tsaka ano yung impact sa'yo nong kanta na 'yon kung naaalala mo pa.
Ah, oo. Ah, bale yung ano 'no, yung kanta namin no'ng, ah, college nal college na lang. So, no'ng college kami ang ki pinakakanta namin is yung "The Climb."
Oh, Miley Cyrus? <laughs>
Yung Violet Blues. Oo, 'yon yung kanta ng ano, <laughs> ng ano namin, ng ano 'to, ng graduation song. Kasi nga kung bakit 'yon. Hindi ko alam kung bakit 'yon yung napili nila. Pero, ah, siguro nga para ano din, abutin yung It's The Climb, 'no. Aabutin mo na yung mga ano mo talaga, yung magiging gusto mo talagang go a career sa life mo. Kasi 'yon na yung simula na, eh, ng ga-graduate ka na simula na ng paghahanap ng career, ng trabaho. So, ah, 'yon yung pinaka naging impact 'no. Pero ngayon kasi 'pag napapakinggan ko tong The Climb na 'to, yung memes. <laughs> Oo, parang yung ano, yung memes ng SB19 yung napapa napapasok sa isip ko. Meron kasi silang laugh trip na ano, eh, parang naging memes nga sa TikTok. 'Yon yung nai naalala ko.
Oo, no'ng graduation niyo. Mm. Mm. Tama. Ay, iba na? Oh. Ah. <laughs> Mm. So, nag-iba na yung meaning naging comedy na ba? <laughs> Ibang ibang The Climb na, oo. Mata-touch mata-touch ka na sana, eh, 'no, tapos iniba pala dahil na din sa social media, ayan. Pero no'ng panahon ba no'n, siyempre 'eto na yung pinaka sabi ko nga kanina 'no, ito na ang pinakakaabangan ng mga magulang at lahat naman ng magulang ay talaga namang ang ngiti, eh, sobrang alam mo 'yon, puro saya lang talaga yung nararamdaman nila pagka sa araw ng graduation, makikita ka nila na aakyat nga sa stage. Ano yung natatandaan mong reaksiyon nila no'ng pagkatapos mo ngang bumaba sa stage na 'yan, yi ano ba niyakap ka ba nila? Nalungkot ba sila o parang naiyak? Ano yung naaalala mo no'ng mga panahon na 'yon pagkatapos no'ng graduation?
<chuckles> Oo, naging comedy na dahil sa step. <laughs> Oo. Mm.